É, mas eu acho que você é difícil de você não se corromper, né, hoje em dia com tanta exposição que você tem, com tanta, eh, facilidade, né, que hoje o mundo te dá, por exemplo: "Ah, você" Veja por exemplo, eh, tem, por tinha eu f não que eu seja influenciada, mas eu eu gostava de assistir algumas pessoas porque eu gostava ali do aspecto moral das pessoas, né, que eu
Uhum. Hum. Hum. E isso é on em qual rede social? É na rede social? Sim, Instagram mesmo, ah, mais conhecido mesmo, mais utilizado.
Instagram mesmo. Uhum. É, mas é então, você via ali, por exemplo, as a a pessoas que você seguia porque ou p seja, porque, ah, assim, por bobeira até: "Ah, porque contava piada, porque era engraçado", né, e hoje em dia, assim, se deixou corromper pelo pela pelo dinheiro, pela fama, aí já começa a vender, por exemplo, eh, o uf vou dar um exemplo que não é uma coisa minha, mas um exemplo de vender você fazer vender essas Bets, né, vender esses jogos de aposta online, então, assim, tudo aquilo que aquela pessoa construiu, né, ao longo da carreira dela, se seja fosse porque ela era engraçada e todo mundo gostava de porque quem não gosta de rir de algumas coisas, principalmente se você se você está tendo um dia difícil, né?
Aham. Sim. Uhum. Hã. Me conta. Ah, nossa, é, entendi. Aham. Uhum. Ah, com certeza, sempre alivia, né?
É, aí você f olha aquela pessoa, gostava dos conteúdos porque era engraçada, de repente ela começa: "Olha, tem aqui esse jogo que v olha, ganhei". Aí você vê que e engraçado que muita gente, assim, esclarecida Pois é, se corrompeu. Muita gente esclarecida sabe que esses jogos online que tem, eles não são, hã, verdade, você não ganha, você perde, né?
Uhum. É. Se corrompeu completamente. Não, não é, é pra ganhar dinheiro.

Então, eu acho e tudo bem, por exemplo, eu tenho uma influenciadora que eu gosto muito de assistir. O que eu faço hoje em dia, quando eu eu levo, assim, em consideração a um ao que que influenciador, né, assistir, eu vou muito ca ao canal do YouTube, sabe. Porque no YouTube, ali, eu vejo
Uhum. Hã. Você não fica só, ali, na rede pequena da no Instagram?
Não. É, de vídeos curtos, né, não. Normalmente, então, eu vou no YouTube e eu vejo, assim, sigo aquela pessoa se ela tem podcast, né. Gosto muito de ouvir os podcasts de algumas de algumas pessoas. E aí, ali, eu vejo, hã, que a pessoa está fazendo tudo e por que não, né? F eh, “Olha, eh, estou usando esse, eh, tô co eu estou usando essa esse creme na m eu, ah, ele é muito bom, então se vocês quiserem, usa o meu desconto, quiser comprar, estou usando, tal", enfim. Tudo bem fazer isso, porque eu a você está ali, eh, você está recomendando vo a gente faz isso gratuitamente, por que não receber, né? Normalmente, no dia a dia, você faz isso, “Ai, nossa, eu comprei uma um tênis de da marca tal. Que delícia. Eu ando com ele”, enfim, você já faz isso e não está ganhando nada. Então eu não vejo nenhum problema em você fazer isso. O que eu vejo problema é você tentar ludibriar, enganar o povo, né, com f com coisas falsas, né.
Uhum. Hã. Aham. Aham. Uhum. É verdade, é verdade. Uhum. E nunca ganha nada por isso, né. Entendi, entendi. Então a pessoa pode ser autêntica, eh, fazer a propaganda de marca, mas assim, essa pessoa teria que usar os produtos antes de poder, eh, tentar influenciar a pessoa e e ganhar o dinheirinho dela po pela propaganda?
Uhum. Exato. É. Exatamente. Porque você vai influenciar depois que você, eh, testou, né. Então: “Olha, eu usei, deu certo pra mim”. E ainda assim mesmo eu falaria: “Ó, deu certo pra mim, e se vocês quiserem testar, esse aqui é meu cupom”, enfim. Eu acho superválido, né. É.
Uhum. Uhum. É. É, porque o dar certo para você não necessariamente vai dar certo para outra pessoa, né.
Exato, exato. Então aí a gente f a gente acaba ficando, o público mais sério, acaba ficando mais seleto mesmo. “Ai, olha, não vou nem perder meu t "Exato. A gente fica exato. E, porque: "Ai, será que é? Será que tem valor? Será que vai compensa assistir? Será que compen” porque aí você eu, por exemplo, me dê eu tenho aquela sensação de que eu perdi, sei lá, uns minutos da minha vida, seja, né, 6 minutos. Que f que que seja o quanto tempo dura um podcast. S e eu falo: “Por que que eu gastei fi perdi meu tempo, ah, com essa pessoa?”, né, não me agregou nada e e e ainda assim, né.
É, meio cético também, né. Uhum. Hã. Uhum. É verdade. Hoje em dia a gente está com pouco tempo, né, pra pra p redes sociais, e pessoa não agrega em nada, né, ela não tem nenhuma autenticidade, não vale a pena continuar vendo.
Uhum. É, exato. De novo, eu acho que você precisa ser autêntico, mas não perder a a doçura, não perder o respeito, não perder você entendeu?
E você acha mas pode falar. Uhum.

Eh, e eu acho que, o país mais, assim, de pessoas mais autênticas, ou pelo menos era na minha né, vamos dizer, assim, no passado. Não vou dizer: "Hoje em dia", porque hoje em dia tá tudo muito globalizado com as redes sociais, mas eu É tudo muito igual, mas eu no no passado, eu acho que todo mundo tem essa todo mundo que o a conhece histórias de americanos já ouviu, isso, se é <clears throat> mesmo nas redes sociais você vê, a pessoa vai para o para o Walmart fazer compra, vai de pijama, entendeu? É.
Aham. Tudo muito igual. Uhum. Pois, é, né? Eu eu fiquei chocada quando eu vi isso nos Estados Unidos. <laughs>
Olha lá, você tá vendo, choca por quê? Porque no Brasil, até pra ir na padaria a pessoa se arruma
É verdade, no Rio de Janeiro ainda mais quer dizer São Paulo talvez.
Né? Pois, São Paulo. Você tem que se você tem que tá vestido bem, você tem que tá: "Ai", se não a você tá muito preocupado com o que o outro vai achar de você, né, e o e o americano ele tá pouco se lixando. Tanto que por exemplo, eu vejo as questões das marcas, né, que as pessoas você vem no você vem nos shoppings, nos outlets aqui, que tem de estrangeiro, de brasileiro principalmente, que eu tô falando do meu público, comprando roupa de marca. Que para os americanos, eles não fazem não, nem aí, nem a
É. Uhum. Uhum. Aham. Eles não estão nem aí, eles não fazem muita questão de marca então?
Não. Olha que engraçado, a minha eu fui na no shopping, eu fui eu fui para o Brasil, né, eh, em abril desse ano e aí, assim, eu tinha umas amigas, lá, que pediram que eu levasse bolsas da Kipplin, eu acho, que todo mundo que é brasileiro das mochilas da Kipplin por causa dos macaquinhos?
Uhum. Ah, si Gosta, é, aham, ela é su eu tinha quando era pequena.
Quem nunca no Brasil? Pois é, então, mas é caro, né, no Brasil tem, e é caro. Então, a minha amiga pediu pra eu levar pra ela uma mochila da Kipping, mandou a foto. E, aí, eu fui com a minha enteada, no no shopping e a fa e fa e só tinha É, nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, então, a gente estava estava na Flórida visitando ela, e de lá eu ia para o Brasil e fui com ela no no shopping comprar a bolsa. Chegando lá, primeiro que a moça vem conversar com a gente já em português.
<chuckles> Claro. Uhum. É, nos Estados Unidos pra comprar.